Heu, du, oui, du moment que j'ai pas, c'est pas connecté à une espèce de passe carbone, ou je sais pas quoi du genre, heu, qui à un moment me dit: «Ouh là, heu, je devais te commander de la viande, mais finalement, tu as mangé ton quota, heu, en CO2 de viande, donc du coup tu ne peux pas.» heu, si ça, ça existe pas, oui. Heu, o, heu, ça ouais, par exemple, ça serait ça serait, heu, quelque chose qui fait que je ne connecte, je ne rendrai pas ma maison connectée, ouais.
D'accord. OK. Ça, ça va te gonfler. Ça, c'est ta limite, et tu es capable de te déconnecter, quoi. OK, d'accord.
Ouais, c'est-à-dire que si si à un moment ça ça ça amène de l'interdiction sur des choses qui, peut-être politiquement ou environnementalement, ou peu importe quoi, heu, ne me sa ne sont pas dans ce que je veux, bon, bah, à un moment il faut faire un choix entre le confort et
Ouais, OK. Donc, pour toi, même si c'est des objets, il faut quand même que ça reste un peu en adéquation avec, heu, tes valeurs, c'est-à-dire tes valeurs. C'est, heu, ton choix de, heu, je mange, ce que j'ai envie de manger ce jour-là. Heu, si finalement, heu, je sais pas, disons qu'il y a un bac fermé dans ton frigo, et que le jour où tu as trop mangé de viande, effectivement, le bac il reste fermé, ça, ça te rend fou, et du coup, c'est pas question.
Beh, c'est de l'interdiction, heu, pure et simple. Alors, heu, m moi, sur le côté environnemental, il y a des choses que je peux comprendre, je suis pas climatosceptique non plus. Heu, de là à, heu heu, venir m'empêcher de manger, heu, mon steak. Alors que, par exemple, heu, la France est, heu, le le producteur le plus bas, et de loin, heu, de toute la les les pays riches. Il est au fond du tableau. Pourquoi on me demanderait, en plus, de pas manger mon steak? Il y a des pays qui ont autre chose à faire, et des efforts à faire avant.
Mmh, OK. Mmh mh. Ouais, mais donc pour toi, il faut quand même que ça soit, heu, aligné avec, heu, avec tes valeurs et tes choix de vie, quoi.
Ouais, voilà, par exemple. Ouais, si si mon frigo m'interdit, heu, non, bah, je le vendrai, je le casserai, je sais pas, mais heu, non c'est hors hors de question.
OK. OK. Est-ce que tu penses qu'il y a des petites choses que les gens, et je pense, heu, peut-être un peu plus, heu, aux personnes un p qui sont déjà un peu plus avancées en âge, peuvent faire, justement, pour ne pas se sentir, heu, complètement dépassées, ou se faire arnaquer, justement, dans 10 ans quand, heu, finalement, la domotique sera partout, et qu'ils auront plus tellement le choix, heu, justement, de commander un frigo qui soit pas connecté, et cetera?